Dans le sens, heu, dans le sens stress, c'était un stress différent. Mais par contre, heu, moi quand je faisais la balance entre les 2, je trouve que même s'il y a un un stress, je trouve qu'on a quand même plus de liberté. C'est un peu ambivalent hein, mais que je trouve qu'il y a quand même plus de liberté en télétravail. Hem, pas plus de liberté, je sais pas comment te dire, mais moi je sais que quand je suis en télétravail, bah je préfère, heu, travailler de la maison, de chez moi, heu, que quand c'est f terminé, bah à la minute même d'après, heu, bah je sais que, heu, je suis, hem, heu, libre, en fait. Que j'ai pas le trajet à faire, que j'ai pas, heu heu, parfois quand il pleut, que tu dois te v heu, te te déplacer en trottinette ou à pied, heu tu vois, des choses comme ça, c'est des choses que j'ai vécues et bah du coup, je préférerais tout faire de la maison, hem ouais, de cette façon
Mmh mh. Ouais. D'accord et dans tes exs Oui. <chuckles> Ouais, ouais, non, mais heu Tout à fait, c'est intéressant ce que tu ce que tu dis là. Mais du coup là, dans ces entreprises par la suite tu as changé, tu es allée dans d'autres boîtes. Est-ce que c'était mieux une fois que tu as intégré une entreprise qui était déjà plus axée sur le télétravail que celle où ça a été imposé finalement?
Mmh. Celle où à ça a été s imposé, c'est-à-dire?
Puisque c'est le COVID qui a fait que le télétravail a dû être imposé à l'entreprise.
Ah oui, j'entends. Bah en fait, heu, moi, je t'avoue que c'est plus des, mmh, des expériences que j'ai fait, heu, hem, en télétravail, mais du coup pas imposées par le COVID. Parce que, heu, moi au moment du COVID, heu, je faisais autre chose, j'habitais en Guadeloupe, heu heu, j'étais pas en télétravail, heu, donc heu, voilà et heu, mais ça m'a mis dans une situation quand même délicate. Hem, mais après du coup, je me suis un peu développée, heu, justement sur, heu heu, le réseau, le téléphone, c'est pas vraiment du télétravail, mais j'étais dans l'entrepreneuriat et je bossais de mon téléphone, de mon ordi, dans le closing, dans le marketing, heu, relationnel, heu, MLM, des choses comme ça oui, c'est ça.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Tu as testé plein de choses, en fait, à distance? Et du coup, hem, donc il y a des fois où tu as été salariée, d'autres fois où tu travaillais à ton compte, si j'ai bien compris, heu, en pour différents, heu, types de d'entreprises, heu, par rapport à ce que tu pouvais trouver en ligne. Finalement, pour toi, après avoir testé, heu, quand même du travail en présentiel, du télétravail, travail à ton compte, c'est c'est quoi qui te convient le mieux? Est-ce que c'est, par exemple, heu, un full remote et tu es à 100 % en télétravail, on n'en parle plus? Est-ce que peut-être tu apprécies le côté hybride où tu fais un peu de présentiel, un peu à distance? Heu, ou heu, je pense avoir la réponse, mais heu, être en full présentiel, mais je pense que c'est pas le cas. Est-ce que du coup, c'était c'est quel format qui te convient le plus par rapport à toutes ces méthodes de t de travail?
<chuckles>